Mm.
Oo. Parang nawawala yung konteksto, 'di ba. <sniffs>
Tama. Oo, oo.
Ikaw, ba ano sa tingin mo?
Para sa'kin, oo. Ah, sa tingin ko malaking epekto talaga, ah, ng, ah, pagbabalita tsaka yung bilang sa'tin na, ah, manonood o tagapakinig. Kasi, um, siguro o sumasang-ayon talaga ako dun sa ano mo, dun sa sinabi mo na kapag social media tapos ang dami nang nag-upload ng kaniya-kaniyang mga ano. Tapos may mga opinyon pa sila, siyempre iba din yung, uhm, iba yung ma pagkakaintindi mo. Tsaka maiiba yung perspective. Hindi tulad na kapag dun mo talaga papanoorin sa, ah, reliable source, 'di ba, talagang ‘pag sinabi nila sa'yo, yun talaga yung nangyari kasi nagsaliksik na sila, nagtanong-tanong na sila. Pero para sa'kin siguro kung international news, malaking bagay din yung, ah, social media, lalo na kung iba yung time zone. Kasi pwede kang makakuha ng ano eh, parang on the spot or live na na coverage. Pero kung dito sa'tin mga lokal, yun nga parang mahirap din kapag, um, social media lang talaga yung ano, um, pagkukunan mo. Kailangan marunong ka din ano, marunong ka din talagang tumingin kung ano, kung peke o hindi.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, 'no. Hmm, lalo na ngayon 'di ba. Parang oo, yun maraming fake news. <chuckles> Tsaka yung ano, laganap na yung AI, 'di ba. So, parang mga mas matatandang henerasyon, hindi sila masyadong marunong kung paano mag oo, kumilatis kung tunay ba 'to or hindi. Kasi yung mga magulang ko ganiyan. Minsan may sinisend sa'kin, may pinapakita. Oo, tapos isa isang tingin mo palang eh, 'di ba alam mo na, hindi siya ano
Mm, mm. Oo. Oo, oo. Mm, kumilatis. Oo. Mm. Oo, 'di ba. Ako din eh. <laughs> Oo, sasabihin ko, “Ano ba yan?” <chuckles>
peke. Ta’s pero sa kanila, hindi hindi talaga nila ma-ano, makilatis nang mabuti. <chuckles>
Oo, oo. Oo. Mm, pero ako din minsan masasabi ko parang, “Ah talaga?” Ta’s parang ‘pag tinignan ko kung kunwari unang kita ko, 'di ba, sa halimbawa news feed ganiyan. Ta’s mapapa-react ako na parang, “Ah, talaga? Totoo ba 'to?” Ta’s ‘pag tinignan mo kung kaninong page yun tapos parang ano, parang kaduda-duda naman, ganiyan. Tapos yun nga, may mga, ah, ano na din yung teknolohiya na parang mukhang totoo yung 'di ba nagiging video na nga ngayon eh.
Mm. Oo. 'Di ba. <laughs> Oo. Mm, mahirap.
Na parang, yun mapapansin oo, mapapansin mo lang na sa unang tingin siguro mukhang siya yung gumagalaw sa video sa tulong ng, um, teknolohiya. Pero ‘pag ang dami niya na, ‘pag pinanood mo na nang matagal, ay ano 'to.
Mm.